Contoh, kayak biasanya kenalan dulu nanti a jadikan di orang Batak itu ada yang namanya fam atau marga ya, di mana marga itu saling keterkaitan. Nah kalau orang luar Batak menikah dengan orang Batak biasanya tuh ada istilah adatnya tuh diberikan marga.
Mmm. Ya.
Nah ketika orang luar tersebut menikah dengan orang Batak diberikan marga, nah itu biasanya yang punya marga, yang menjadi keluarga ya, maksudnya marga yang sama itu akan mengajak orang ini untuk belajar budaya Batak. Jadi diajarin tuh pelan-pelan. Orang Batak itu begini, makannya suka ini, berfikirnya begini, hidupnya begini, gitu. Jadi ya, secara tidak langsung akhirnya beradaptasi jadi orang Batak juga. <laughs>
Oke. Mmm. Oke. Ah iya sih, <chuckles> iya sih iya sih, bener bener banget sih, Kak, tapi menurutku ya, Kak, ya ini itu keren banget gitu loh, apalagi di era zaman sekarang ya, Kak, ya kayaknya banyak gitu beberapa budaya yang kalau mungkin ditinggal merantau atau apa gitu mereka itu udah kayak mulai luntur gitu ya, Kak, ya.
Mmm, betul banget.
Ya meskipun gak hilang 100% gitu ya, eee, tentang budayanya tapi kayaknya udah mulai luntur lah kayak gitu sedangkan ini yang heeh, mmm?
Nah menariknya tuh gini ya, menariknya tuh gini, contoh orang tuanya itu merantau itu kan mungkin bawa budayanya 100% turun ke anaknya itu bisa jadi 50 nah kalau nggak dipertahankan budayanya, bayangin anaknya cucunya itu kemungkinan udah nggak ngerti budaya orang tuanya.
Oke. Iya. Mmm. Iya bener itu.
Karena kan udah tinggal udah tinggal lima puluh persen Kak, jadi cucunya ini ya udah udah gak tau mau belajar di mana, orang semua-semuanya tumbuh di tanah rantau.
Ah heeh. Mmm, iya bener kayak gitu sih, Kak, ya, atau mungkin bahkan dia enggak tahu nenek moyangnya itu a aslinya dari mana gitu ya, Kak, ya, heeh oke.
Benar, jadi sangat lucu ketika ada seorang anak yang memiliki budaya yang kuat secara sejarah, tapi ketika anak-anak ini tumbuh besar jadi "Ah gak tau lagi, iya itu mah keluargaku, aku sih gak kayak gitu," nah itu tuh, menurutku ya itu ada tanda-tanda tuh, kalau budaya itu bakalan hilang.
Mmm. Oke. Oke, iya sih kayak gitu. Nah tapi nih, Kak, aku jadi penasaran juga nih karena kan dari tadi tuh Kakak, eee, cerita tuh kayaknya bener-bener gimana ya, ini tuh diwariskan dan memang dipertahankan jangan sampai hilang gitu kan ya budayanya. Nah apakah ini tuh hanya berlaku di keluarga Kakak ataukah keseluruhan orang Batak itu emang kayak gitu, Kak?
Betul banget.